So, anong opinyon mo sa mga streaming app kumpara sa sinehan ngayon?
Ay, alam mo ba na ang streaming app ngayon, eh, kumbaga para bang napakagaan na gamitin at tsaka madali ka nang makapanood ng pelikula. Ah, kaysa sa sinehan medyo may kamahalan siya kaya kumbaga para bang nahahaselan ako yo hassle yung magbabayad ka ng baka ₱700 na yata ngayon ang ano ticket, 'di ba? Kaya kumbaga hmm.
Hmm. Totoo yan. Tama. Uy! Totoo 'yan mahal talaga mahal na talaga siya ngayon.
Kaya nga, eh, kaya para sa akin ang opinyon ko sa streaming ay talagang mas convenient at tsaka mas maraming makakapanood.
So, parang mas ano, mas gusto mo na yung streaming kumpara sa ano pagpunta sa sinehan. Ano bang parang ano mo pa bukod sa alam mo yun bukod sa convenience siya ano pang nagustuhan mo sa streaming?
'Di ba? Kasi may mga features nga na puwede ka nga na, ah, mamili ng maraming, um, movies, 'di ba? Kasi sa sinehan kasi, ah, isang movie lang mapapanood mo tapos
Mm. Tama. <chuckles> Kung ano lang binayaran mo yun lang yung papanoorin mo, 'di ba?
Totoo, 'di ba, kaya ka kum kumbaga ga para bang lugi ka. Oh, tap lugi lugi ka na na nagpunta ka doon sa sinehan, ah, na-experience mong ma-traffic, napagod, 'di ba? <chuckles>
Totoo 'yan. Nag namasahe gat gastos.
Oo, namasahe tapos big yung pagkain na kakainin mo do'n, 'di ba, ang mahal pa popcorn lang naman, 'di ba? Kaya, kumbaga, ah pero kung magse-stream kung mag-streaming ka sa bahay lang andiyan meron ka makakapagluto ka ng kung ano, may hotdog, ham, spam, 'di ba? Tapos ma-e-enjoy pa ng pamilya mo, 'di ba?
Mm. <laughs> Tama, oo.